أصلًا ي إحنا كنّا بس بنزغّطه شوية وخلاص على أمّا يربرب كده وبعد كده ناكله.
إحنا آه، إحنا ما كنّاش جايبينه ما كانش حيوان أليف هو إحنا جايبينه عشان ناكله <chuckles> شوربة أرانب بالملوخية. <chuckles>
طَب أنتم أنت أنتم أنتم حضراتكم اللي كنتم فاهمين الليلة غلط، كنتوا فاكرين إن هو جايبينه لعبة كده تتسلّوه بيه، لكن لأ، يا جماعة وده مش حيوان أليف يتربّى ده عادي يعني. <chuckles> المشكلة كانت فيكِ أنتِ يا بنتي.
بالضبط. آه، يعني ده يتّاكل <chuckles> بس أنا عُمري ما أكلت أران طَب و ولا أحصِنة يعني عُمري ما جرّبت
إمم. لأ حصِنة لأ، م يعني إحنا ما عندناش أصلًا موضوع الأحصِنة ده يعني، بناكله لأ يعني، هناكُل بقر، جاموس آآ، خِرفان، ماعِز حاجات زي دي، جِمال.
إمم، اهم، مش عارفة بقى ال يعني بياكُل الحاجات الطبيعية <chuckles> مش من اللي بتتاكل. <chuckles>
آه، أنا أنا جرّبت جرّبتِ أنتِ لحمة الجِمال قبل كده؟ أنا جرّبتها حلوة برضه.
إمم، لأ. ما جرّبتهاش.
إمم، لأ، حلوة بصراحة جميلة برضه. آمم
بجد؟ إيه الفرق ما بينها وما بين اللحمة العادية؟
بُصّي هي الفكرة بس إن أنتِ بتلاقيها يعني إيه دِهنها مصفِر أوي تمام، عن البقر شوية، و وهي طعمها هي زيّها يعني ما كنّاش بنحس بفَرق أوي الصراحة، يعني، لأ عادي خالص يعني شوربتها بس بتكون سِمينة شوية مش أكتر، لكن هي طعم ال اللحمة عادي جدًا يعني، بس ما بتحسّي يعني عارفة أنتِ لمّا هو أنتِ لمّا بتاكلي اللحم البقري بتفرّقي ما بينه وما بين الجاموس؟ ما بتحسّيش إن في فرق كبير صح؟ هي زيّها بالضبط كده، الجِمال زيّهم بالضبط، الفكرة بس إن هي إيه الدِهن بس شوية يبقى مصفِر شوية آآ، وإن هي تكون دَسِمة مش أكتر، بس لكن هي كطعم لأ، جميلة بصراحة ب أنا دوقتها على فكرة في مصر مش مش لمّا سافرت أوروبا، في مصر، آه، آآ، أفتكر إنِّك إمم، قولي.
آه. إمم. إمم. آه. إمم. لأ. إمم. آه. إمم. آه، آه، طَب وأنتِ آه، قولي. أنا كنت ه هاسألِك أنتِ بقى من الناس اللي لمّا بتروح بلد جديدة وكده بتحبّي بقى تاكلي من أكل البلد، والّا بتقضّيها مثلًا م حاجات إن أنتِ تطبخي في البيت؟
إمم، والله هاقول لِك أنا أول آه، أول حاجة أنا جيت جرّبتها لمّا لإنّي سافرت لأول البرتغال، آآ، كانت أشهر حاجة أكلة الBacalhau حلو الBacalhau دي عبارة عن سمك فقشطة يا مِعلّم أنا باح باعشق السمك، ما فيش أي مشكلة، فأنا لكن أنا لمّا تيجي ألاقي الأكلة اتحطّت قدّامي سمك م مطبوخ معاه بيض، لأ.
إمم. آه. آه.

بجد! لأ، ممكن يكون كان عاين بقى في حتّة تانية لأ. آآ، لأ. ممكن يكون اشتغل في مطعم إيطالي وأخَد الخبرة وعملها، لكن الأصل البيتزا والpasta لأ، معروفة هي إيطاليا بصراحة، لأ، لأ، لأ، البيتزا اللي عندنا في مصر التخينة دي، دي مش بيتزا ده أنتِ بتاكلي عيش حضرتك، لكن في إيطاليا حاجة تانية لأ، روحي إيطاليا عشان تاكلي بيتزا والpasta هتعجبِك أوي الصراحة. آه، بجد والله.
آه. ممكن <chuckles> إمم. آه. إمم. رفيّعة. بجد؟ ماشي خلاص أنا هاشتري تذكرة إيطاليا عشان البيتزا والpasta. <chuckles>
بتبقى رخيصة، بتبقى رخيصة التذاكر هتعجبِك، <chuckles> أنا أتبسطت جدًا في الكلام معاكِ باشكُرِك جدًا، مع السلامة.
جدًا ليكِ وأنا كمان، مع السلامة.

كان بياخُد الأكل من بوقّها آه، عندي كلبة. الأرنب كان كان أنتِ متخيّلة أرنب يبقى عنده كمّية شجاعة إنه يروح ياخُد الأكل من بوق الكلبة ودي تبقى
عنده سلام نَفْسي عنده ثقة بالنَفْس كبيرة أوي.
اللي هو يا ابني يا ابني ه أنا هاعملك أنت وجبتي. <chuckles>
<laughs>
ما فيش ما فيش برضه كان كان أرنب شقي أوي الصراحة. كان عندي وأنا في أولى ثانوي تقريبًا.
إمم. إمم، حلو، يعني أنا أعرف هاميستر، لكن أرنب دي جديدة عليّا.
بس ف لأ، هاميستر الأرنب ده كان شقي، آه، كنا مدّيينه حريّته في البيت يعني م كان كان شقي جدًا فعلًا بس
أيوه، أي <chuckles> ده واحد من العيلة حضرتِك، ده مش واحد غريب، ده واحد من العيلة عادي، البيت بيتك يا أسطى.
آه، مبدئيًا بعد لما أنا مشيت هم أكلوه يعني عادي.
أوه! طَب ما زعلتيش عليه؟ ما أتخانقتيش، اللي هو أنتم إزاي بتعملوا كده
أه. آآ آآ لأ، ما هو أنا ما أكلتوش <chuckles> هم اللي أكلوه.
هم اللي أكلوه بس أكيد زعلتِ عليه يعني.
<tsk> زعلت، فعلًا زعلت و وكمان بنت بنت خالي عشان كانت بتحب تيجي تقضّي وقت أوي معاه هي ال هي اللي بقى عملت لهم مناحَة في البيت عياط، عياط "أنتم إزاي تعملوا كده؟"
والّا ما كانش فارق؟ هنلومها أ والله يا جماعة ده كان فرض من العيلة، إزاي تاكلوه كده، يعني أنا لو غِبت عنكم شوية هتلاقيكم كلتوني؟ <chuckles>
إزاي؟ آه، خالته قعدت تحاول تقنعها إنه أصلًا إن هم كانوا جايبين الأرنب عشان ياكله. <chuckles>